Allora, mi vuoi raccontare un pochettino qual è quel piatto, quali sono quei piatti che ti consolano sempre? Che non che non fallisco che non falliscono mai ecco, con te? <chuckles>
Sì, sì. Assolutamente. Allora voglio andare un attimo sul classico, no, perché poi un po' anche, ehm, nelle serie TV, nei film, se ne parla tantissimo: il cioccolato. <chuckles>
Eh. Ah! <chuckles>
S secondo me è un po' un classico, no, perché anche nelle serie TV, nei film, spesso e volentieri si vedono queste persone che appunto, tristi, vanno a consolarsi un po' in quello che è <chuckles> la dolcezza del cioccolato.
Eh. Eh, c'è ci sono anche dei film proprio sul cioccolato, "La fabbrica del cioccolato", eh, il cioccolato, insomma è è u è una cosa importa ma tu come lo mangi il cioccolato, anche ci sono anche dei piatti dove usi il cioccolato?
No, no, no, no. Cioè, nel senso, ehm, se si parla di piatti a livello di torte, ovvio, però ci sta anche qualcuno che ha provato a fare la pasta col con la Nutella, mh.
No vabbè, dico piatti in generale, dico pia anche dolci dolci, cose così, per carità. <chuckles>
Sì, lo so, lo so. Sì sì. Assolutamente. Ma a me le torte piacciono a al cioccolato. È raro che mi piaccia una tor una torta con la frutta per esempio. C'è qualche eccezione, tipo la torta di mele di mia nonna o, mhmm, la la millefoglie con mhmm, con l'amarena; quindi
Mh. Ah.
è raro che, mhmm, io, uhm, mangi i dolci che non siano al cioccolato diciamo, proprio rarissimo. Mi piace molto tutto col cioccolato. E però come come ti ho detto, ho visto anche un po' su internet così, qualcuno che ha provato la la la pasta con la Nutella, quello non mi attira per nulla secondo me no non è così buono. <chuckles>
Cer No, vabbè quelle son cose un po' un po' fan fantasie un po' non lo so, fantasie strane, ecco. <chuckles> No, no.
Sì, sì, no, no, no, non lo proverò mai probabilmente. Allora, ti dico, fin da piccola sono sempre stata, mhmm, sempre, sempre stata una golosa. Da cioè, se sai le la tipica frase "preferisci dolce o salato": dolce, tutta la vita.
Certo. Dol Eh beh. <chuckles> Ma
<chuckles> No vabbè, ci sta nel senso ehm, ma fin da piccola
I c eh beh, e vabbè, e dimmi un po' siccome il cioccolato no, ecco tu il cioccolato, però vabbè, andiamo a vedere il cioccolato che è un prodotto, vabbè molto ehm, oggi ne trovi tantissimi tipi, ci sono i cioccolati appunto a con la frutta, con le nocciole, quello con la menta, il cioccolato fondente, poco fondente, più fondente, più fonden al latte, cioccolato bianco. Tu c'hai qualche pref <chuckles> c'hai qualche preferenza?
Vasto sì. Buono. Con la nocciola, col caramello. <chuckles> Allora, mhmm, sì e no, cioè nel senso mi mi diletto molto, spazio mol molto nel cioccolato. Allora, dico la verità: ehm, ultimamente mia sorella allora io ho mangiato mi piace tanto il caramello anche, quindi io unisco a volte, spesso e volentieri, cioccolato col caramello, cioccolato al latte, caramello e nocciole della Milka. Buonissimo, mamma mia, è è è spaziale. Perché la nocciola mi piace, ti fa tipo la Nutella che comunque, mhmm, è una crema al cioccolato e nocciola. Sì. Sì, sì, sì, mi piace tantissimo, ehm, la nocciola proprio in sè sai come come come frutta secca, proprio quella lì intera e mi piace. L il caramello lo adoro, lo amo. Quindi, ehm, il mi ehm, la Milka ha fatto questo perfetto connubio che ha fatto cioccolata diciamo al latte, con nocciole intera a all'interno e anche, ehm, caramello, ed è una cosa spettacolare. Però dico la verità a mia sorella, ehm, qualche mese fa andò a Zurigo, ehm, in Svizzera e lì c'è la Lindt, no. Cioè, nel senso
Ah. Sì. Mh. È la base a base nocciola, cer Eh. Sì la è la è sì, sì, la la c la casa, certo, di si, no s
Sì, sì, sì. E lei mi ha sì dici mh-mh, dimmi pure.
Dimmi, dimmi. No, no, dico la Lindt è importantissima no, va ve adesso, non so di chi sia, magari di qualche gruppo internazionale, però vabbè loro comunque sono dei grandissimi produttori, ciocoa si vede sempre la pubblicità, si vede sempre la pubblicità della Lindt. <chuckles>
Di cioccolato. Assolutamente, buonissima. E mia sorella ha portato queste barrette della Lindt, ehm, s cioè, che che è Svizzera. Ehm, lì ci sono dei degli abbinamenti di degli accostamenti di sapori col cioccolato che qui ancora in Italia non ci sono e non capisco per quale motivo.
Eh. Tipo, fe raccont quali, dai raccontameli un po'.
Allora ehm, allora alcuni col con i lamponi che, wow, è buonissimo; e poi io ho, ehm, la n e io ho voluto sempre io preferisco tra tutte le case diciamo produttrici Kinder, che è italiana che fa, mhmm, cioccolato che si sente proprio che è è della della Kinder, no. Quando la assaggi, "okay è Kinder". Ehm, e poi c'è la Lindt che fa anche un sapore tutto suo, bello, leggero, mi piace tantissimo. Però della Lindt non avevo mai trovato questa barretta col caramello e con le nocciole, le praline di nocciole. E infatti, mhmm, ho sempre preso quello della Milka, un po' come sostituto, no. E finalmente ho assaggiato la barretta caramello, nocciole e cioccolato bianco, ehm, scusami cioccolato al latte della Lindt grazie a mia sorella, perché è andato da Zurigo e dalla Svizzera me l'ha portato qui.
Ah. Sì. Certo. Sì sì sì. E l'ha trovata lì? Ad esempio, quei quegli sai quelle- quelle scorzette di di arancia candita e il cioccolato. Poi c'era una volta c'erano quei c quei poi quei cioccolatini, ci son quelli al liquore, ce n'è tanti ti e non so hai mai parlato d
Sì, il Moncherie perchè non mi piace, perché non vado non sono una un amante dell'alcol e del liquo
Ti ho mai parlato della del dei dei della frutta? Ti è mai capitato quella fontana, che delle volte usavano magari nelle nei nei matrimoni, nelle cose, col cioccolato che che scaldo il cioccol lo fa fondere, il cioccolato scende e tu vai lì, ehm, prendi pezzettini di frutta e ce li passi sotto. <chuckles>
Sì, sì, sì, sì. Mi è capitato, mi è capitato, e io ti direi la verità cioè, ti voglio dire la verità: mi ci tufferei dentro. Cioè voglio essere io lì non voglio non voglio che <chuckles> diciamo in mhmm, non voglio immergere la frutta ma voglio immer immergere me stessa, cioè perché, wow, è una cosa spettacolare. Un po' come hai detto tu, la fabbrica del cioccolato no, quando il bambino ci cade dentro, ci si tuffa all'interno, mi tufferei io tranquillamente. Mamma mia, buonissimo il cioccolato.
Eh. <chuckles> Eh. <chuckles> Eh sì. <chuckles> Cer
Ehm, mi fa stare proprio bene perché poi cioè nel senso, sai è dolce quindi quando poi una cosa, un cibo è buono, è dolce così cioè a io perché preferisco il dolce non penso a nientrante nient'altro. In quel momento penso al sapore fantastico. Sì, mamma mia, buonissimo, buonissimo.
Eh. Solo al sapore, eh. <chuckles> Eh beh.
Ehm, il cioccolato vabbè poi te l'ho detto, c'è anche la Kinder no, perché, mhmm la Kinder è una marca italiana no, la Ferrero. Quindi parliamo
Kinder e Ferrero, cert
parliamo della Nutella della Ferrero che, wow, è spettacolare. Poi della Ferrero, uhm, il Ferrero Rocher, perché poi tutto quello che c'ha la nocciola, mamma mia, che cos'è il Ferrero Rocher, mi piace tantissimo!
Sì. Beh poi c'è anche la Novi in Italia che è un buon produttore di cioccolato. Ce n'è ce n'è ce n'è tante.
Sì, sì, sì, sì, però io forse un po' perché sai, la Kinder legata all'infanzia, comunque sai, quando uno è piccolo, ma ancora
Sì, con gli ove gli ovetti, gli ovetti.
Sì, ma ancora adesso io a 25 anni che cioè, non sono proprio una bimba ormai, ehm, a Pasqua io voglio lu l'uovo, cioè voglio l'uovo della Kinder. Non esiste proprio. Assolutamente. Ehm, mi piace tantissimo, ma poi della Kinder c'è una vastità di cose: wow, cioè Kinder Cereali, Kinder Bueno; cioè, adesso che te ne sto parlando ma io dopo vado al bar e vado a comprare qualcosa al supermercato, mamma mia che voglia.
Uovo, la Kinder. Eh. Qualcosa. Ma certo che che no, o oggi di appunto in quella gamma di prodotti lì ne fanno ne escono tutti i momenti qualcosa di nuovo. Adesso fanno anche quei biscotti con la quei biscotti con la Nutella no, a parte mi sembra, non so, fan tante cose, tante cose. Ma dimmi <chuckles>
Meno male, io sono vittima del marketing di tutte queste cose. Cioè, io le voglio le compro tutte, ogni volta che esce una novità sono la prima, sono lì in prima linea per assaggiare, assolutamente.
Eh. Sei la cl la cliente perfetta per loro. Ma dimmi una cosa. Altre co altre cose che ti piacciono, cosa c'è quali altri piatti ci sono?
Per la Kinder sì. Non delude mai per me, eh. <chuckles> Allora, se ci spostiamo un attimo sul ehm, sul salato perché, sicuramente oltre al dolce esiste anche il salato, però aspetta ti voglio dire una cosa dolce che mi è venuta in mente, che non è mhmm, non è una ma cioè non è sai una una cosa che puoi trovare nel supermercato ma de devi andare lì, ehm, diciamo in loco: ehm, è una pasticceria di Napoli, che è Poppella e che fa questi questi cosi, diciamo questi dolcetti, pasticcini, non so come definirli che si chiamano i fiocchi di neve neve e li ho scoperti da 5, 6 anni, perché poi alla fine sono recenti, è una decina di anni ma fanno parte proprio di quella che è la pasticceria napoletana ormai perché lui è diventa
Eh. Dimmi. Sì. Sì. Ah. Una tradizione tradizione della pasticceria.
Mamma mia e cosa sono! Ma non ti so neanche spiegare, ehm ehm, sono celestiali!
La bontà, la bontà, la bontà. Beh, ma Napoli napoli ghe nei dolci c'è una grossa tradizione, no. Vabbè parliamo delle delle sfogliatelle, i babà, queste cose qua ma poi c'è tanta altre cose, beh ci sta. Una capitale di un regno è stata Napoli eh. Insom
Sì, son Sì sfogliatelle, babà, sicuramente. Sì sì sì. <chuckles> No vabbè, si si mangia si mangia molto be anche sul salato. Però questi qua, i fiocchi di neve anche perché poi Poppella fa le consegne in tutta Italia, perché nessuno li riesce a riprodurre; guarda, mhmm, se se tu li vedi
Eh. Ah. Ma cosa sono tipo tipo dei bignè, delle cose così, quelle pasterelle lì sono? Tipo?
Sì, sì, tipo bignè, cioè se è come se fossero dei bignè molto, molto, molto soffici, perché poi si si scioglie in bocca letteralmente e poi la crema è tipo crema al latte e ricotta, ma è una cosa, una nuvola, è leggerissima, si scioglie.
Ah. Eh cer E beh ma la pasticceria è un'arte eh, la pasticceria è un'arte. Forse, forse
Assolutamente. Poppella per me è la divinità. <chuckles>
pasticceria è più è più artistica del della cucina in della cucina che oggi vogliono far passare come un'arte, no. Secondo me la pasticceria sì, perché la pasticceria effettivamente, da pasticceria pasticceria, ci sono delle grandissime differenze dei s qui ci sono a volte prodotti che sono risultano un po' così, vabbè un po' così, come si può dire, un po' grossolani, no, come risulta e invece ci son dei dei prodotti di pasticceria che ti sembra di metterti proprio un sogno in bocca, no. <chuckles> Qualcosa qualcosa di di e
Sì, sì, sì, ma Poppella Poppella mi mette l'universo in bocca con quel fiocco di neve, credimi. Il nome fiocco di neve ma perché proprio leggero quanto un fiocco di neve. Si scioglie in bocca come quando la neve cade sull'asfalto e si scioglie, letteralmente non poteva dare un nome più azzeccato, cioè fantastico veramente più è una cosa che p calza perfettamente, è fantastico, è fantastico. Ehm, ti dico, cioè nel senso, uhm, non è non ha inventato niente di nuovo, no, perché il bignè, ehm, con la crema al latte, ricotta già esisteva. Però lui, non so come, sicuramente c'avrà qualche ingrediente segreto, ehm, a livello di do do dosaggi in maniera segreta, comunque
Eh appunto. <chuckles> Ce Certo, cer <chuckles> Cer cer Eh beh certo, i dosaggi, la la la lavorazione probabilmente, certo. Questi mi dici che son così soffici, così così cosa, eh chiaramente no di fa ma di fatti è vero: ci son dei bignè delle volte che se restano sono duri, sono ehm, sono un po' come si di invece il bignè deve essere bello morbido, deve essere be non si de non deve essere proprio che si ehm, non deve essere umido, deve essere bello asciutto però allo stesso tempo deve essere bello morbido, bello
Wow. Sì è wow. No, lui è fantastico. Lo amo. <chuckles> No. Umido. Si vabbè, ma è diciamo più o meno un bignè, come se fosse una brioche però morbida, si scioglie in bocca, è una cosa fantastica fantastica, io la consiglio a tutti quanti quelli che vanno a Napoli. Giuro, è buonissimo
Certo, cer No, no, ma infa Eh ma la la la la buona, è buona.
E che che succede quando io mangio, ehm, il fiocco di neve: in quel momento io sto solo lì col fiocco di neve, non penso a nessun altro, io sono proprio fissata, cioè, mhmm, le persone con cui sto amici, fidanza spariscono in quel momento. Il fidanzato? E chi è? No, no.
Eh. Te li gusti, te lo gus te lo gusti. <chuckles> Sì solo
Sì, sì, sì, in quel momento il fidanzato non no non mi interessa nulla del mio fidanzato, no. Io ho il fiocco di neve, il mio amore in quel momento. <chuckles> Letteralmente, sì, sì, sì.
No? <chuckles> Okay. E va bene, ma mi dicevi di salato invece cosa c'è che ti pia solo dolce, non puoi mangiare solo dolce dai, fa male, eh. <chuckles> Eh, somma.
Però No, purtroppo no. Non fa bene mangiare tutti questi zuccheri. E vabbè ti direi un altro piatto, purtroppo non così, mhmm, ehm, salutare eh, mhmm, ti dico la la pizza non è così salutare. <chuckles> Però
Eh. Ah. Beh dipende. Ma tu come la mangi la pizza? Quella tradizionale, ti piacciono le pizze n moderne? <chuckles>
Sì entrambe, allora io vabbè a Napoli, ehm, nasce la pizza ruota di caro, quella lì sai sottile, col cornicione molto basso. Però c'è anche la, mhmm, contemporanea, che è quella lì col cornicione alto però è sempre mol entrambi sono soffici e morbide.
Mh. Ma di gli gli ingredie gli ingredienti, cosa ti ci piace sulla pizza, mhmm, pomodoro poi? Eh.
Allora, ti dico la verità: ehm, la Margherita perché mi ricorda tanto l'infanzia. Io sono sempre stata amante della Margherita, adesso magari prendo la variante, la bufalina con la mozzarella di bufala invece del fior di latte, però entrambe molto buone. Ti dico la verità. E mi piace perché mi riporta proprio ai momenti quando ero piccola, mi è sempre piaciuta la margherita e che però è semplice, no. Pomodoro e mozzarella e basilico, proprio i tipici secondo me ingredienti italiani alla fine, eh.
Eh. La bufala, ah. Ce Certo. Sì, sì, molto, molto, molto certo, certo. Ma quindi bianco, rosse e ve bianco, rosse e verdi, come dicono a
Molto fresca. Sì, sì, sì fresca, buona. El e si dice anche che per vedere se un pizzaiolo è bravo, si deve vedè se la margherita la fa la fa buona, no. Lei se è fatta bene. Da lì si vede. Però
Bene. Certo, certo. E invece di queste pizze che usano oggi più più elaborate, con gli ingredienti strani, cosa ti piace?
Sì, sì, sì, sì, mi piacciono eh, allora guarda ho provato una pizza che c'è un mhmm, un pizzaiolo ca casertano perché dico la verità i mhmm, i pizzaioli napoletani sono forti, però i pizzaioli casertani stanno andando tanto, sono molto bravi nel contemporaneo, come hai detto tu.
Sono i più bravi? Ah, ah, ah.
Ehm, c'è una c'è un pizzaiolo, Pepe in grani, che è in provincia di Caserta, e ti dico la verità ha fatto ho assaggiato una pizza stranissima. Ehm, uhm, fichi, ehm, c'era c'erano i fichi sopra, <chuckles> sopra la pizza, c'era vabbè ehm, allora c'era, mhmm, ovviamente mozzarella, fichi, ehm, poi c'erano le le noci e lo speck. Non ricordo ma è un abbinamento bomba, credimi buonissimo.
Ah. Mh. Che c'era, che c'era? Eh? Ah. Eh. Ah, ah. Bomba. Eh, ma i fichi si prestano eh, a mangiare col col col fichi s fichi secchi o fichi freschi?
Ehm, fichi freschi mi sa, lo sai. C'era quel quel contrasto agrodolce top.
Freschi. Cer no, no, certo, cer Eh, però appunto si presta, perché con l'agrodolce, poi col formaggio, secondo me i fichi col formaggio non non è male, eh. Fichi e formaggio. Formaggio si mangia anche col miele. Mh.
Sì, sì, sì, è vero, è vero. Io ho assaggiato Sì, è vero, è vero, io ho assaggiato pure un'altra pizza, sempre confettura di ciliegie, mozzarella. Così, semplice, buonissimo.
Mh. Anche quella. Beh, beh, insomma; nuove idee, nuove idee. No, perché oggi puoi fa beh, poi le pizze sono anche buone quelle non so, quelle col col che ci metto vabbè co gli piace l'acciuga, che ci piace magari un po' di di verdure, un po' di mon
Sì sì sì. Certo, vabbè le pizze poi in base ai propri gusti personali. Allora, io la Margherita non l'abbandonerò mai però sono anche aperta a nuovi gusti, ti dico la verità.
Certo, cer e va bene, va bene dai. Tu comunque la pizza appunto, è sempre è sempre buona e se e sarà eterna, eterna. Ascolta <chuckles> ti ringrazio per questo bel racconto che mi hai fatto delle cose che ti piacciono, e niente ti auguro una buona giornata e a risentirci presto.
Ovvio. Ovvio, viva la pizza. <chuckles> Ti auguro una buona giornata. Grazie a te. Ciao.
Ciao, ciao.